Sim, melhora bastante, né? Lógico que sem atividade física não adianta. Né, até perigoso você tomar sem uma atividade física, né, porque, a proteína em excesso ela também pode acumular, eh, várias partes, né, e ela pode causar problemas. Então, eh, mas você fazendo uma atividade física, você complementa, né, com com esse com esses suplementos aí. Então aí eu, eh, e se você tomar café
Aham. Sim. Sim. Ah é, com certeza.
eh, junto com isso, eh, pode dar alguma alteração também, por isso que eu não que eu não ponho eu não eu eu não faço muito esse shake com café, sabe?
Aham. Será que dá vontade de ir no banheiro? <chuckles> Porque o café em si ele já ele só o café em si ele já estimula o intestino, né?
Banheiro não. Não é, o meu é batata. Nossa, eu nossa quando eu tomava café, porque eu trabalhei em hospital não é, e o pessoal toma muito café, fazem café, assim, de 3 em 3 horas, ainda chama todo mundo para tomar café. Eu falava: "Gente, se eu for tomar café não não dá, não tem jeito, não dá estimula o meu intestino".
Aham, para mim também. <chuckles> Uhum. <laughs> O melhor laxante natural. <giggles>
Nossa, não dá, para mim também, e e para certas pessoas nã, né? Ele ele não faz esse esse efeito. Agora para mim, eu recusava sempre, não, falava não, só de manhã esse café aí.
Sim, não tem esse efeito, não faz esse efeito. Acho acho que também o corpo das pessoas acaba acostumando, né, tipo de tanto tomar, igual um medicamento mesmo que você começa a tomar e tipo não não é mais suficiente, né, tem que aumentar a dose.
É, de tanto tomar, né?

Ah, entendi.
E aí, que que eu faço? Eh, eu não vou ao supermercado todos os dias, né, e aqui não é costume ter as padarias, né, cada bairro tem umas 10 padarias, não é lá no Brasil, aqui não tem disso, né, mas aí eu vou ao supermercado, e aí eu compro, assim, e eu ponho no refrigerador.
Aham. Sim.
E depois quando eu vou comer, eu ponho na air fryer.
Ai, deve ficar muito bom, né? Fica crocante.
É. Passo água, né, pra ele não ficar ressecado, ponho na air fryer, ele fica não, eh, ele fica quentinho, como se fosse novinho.
Aham. Ai, que coisa boa. E eu tenho um mercado o mercado mais próximo de mim aqui, é uma hora e pouca, 1 hora e meia.
É. Que isso? Você mora no interior?
É, é bem longe mesmo o mercado de brasileiro, né, no caso. Hã, então assim, quando eu for lá, eu vou pegar uns e vou colocar no congelador.
Hã. É, é. Tem que fazer isso, né, você mora, eh, em uma região, eh, que tem que tem uma comunidade brasileira?
Uhum. Não, não tem nenhum brasileiro aqui, eu nunca encontrei nenhum brasileiro aqui.
Ah, meu Deus. Porque eu acho que café é muito tradição do Brasil, né, mas aqui também tem essa tradição, né, de café, mas não é como o nosso, né, de sentar na mesa, comer o queijinho.
Uhum. Não, nem o café, nem o almoço, né.
É. É.
O almoço também come qualquer coisa.
Come qualquer coisa e e aí vai. E eles têm tradição é do jantar, né.